มีอะไรใหม่ ๆ ห ผมว่า นั่นแรงจูงใจมากกว่านะครับผม อืม ครับ ทำให้แบบว่า ถ้าเราไม่มีเป้าหมาย ใช่ไหมอะ เราก็จะออกกำลังกายเพื่ออะไร? มันต้องมีเป้าหมายก่อนว่า เฮ้ย เรา เราออกกำแรงกายเพื่ออะไร เออ จะได้อะไรในการออก? มันจะทำให้เราแบบว่า ฮึกเหิม มากขึ้น ในการออกเลยครับ <chuckles> ใช่ไหม? อะฮะ
อ๋อ ค่ะ ใช่ ใช่ ๆ ๆ คิดว่า ใช่ เป็นเหมือนกัน <chuckles> แบบบาง บางทีแบบว่า ดูถ่ายไอจีแล้วแบบว่าเห็นคนหุ่นสวย หุ่นดีมาก ก็จะแบบมีแรงบันดาลใจ <chuckles> ก็จะมีแรงบันดาลใจค่ะ หรือว่าแบบ อุ๊ย อยากไปเที่ยวแล้ว เริ่มจะไปเที่ยวแล้วแบบ อือ อยากจะดูดีสักหน่อยหนึ่ง ก็ อะ เริ่มแล้ว อยากจะออกกำลังกาย อืม
<chuckles> ครับ อือฮึ อา เหย เหมือนกันเลยครับ <chuckles> ใช่ อันนี้จริง ใช่ คือแบบว่าผมไปทะเลบ่อย ใช่ไหมครับ ก็คือ โอ้โฮ เขาหุ่นดีจังเลย โอ้โฮ แบบมีกงมีกล้าม อยาก อยากจะมีแบบเขามั่ง นั่นแหละครับ กลับมามันเป็นแรง ได้แรงบันดาลใจในการออกครับ แบบใส่เสื้อกล้ามแล้วพุงมันดูเซกซี อะไรอย่างเงี้ย นะครับผม <giggles> อะฮะ
ค่ะ ๆ ๆ อา ใช่ไหม? เออ อืม รู้สึก ค่ะ เออ ๆ ฮึกเหิมช่วงหนึ่ง เนาะ แล้วสักพักหนึ่งพอได้เริ่ม ขี้เกียจนะ มันจะยาว
อา แสดงว่าเราต้อง ต้องตั้งกฎ และกฎ กฎระเบียบวินัยนะครับ ในการออกนะ จะได้เป็น มันจะได้ออกผลลัพธ์ ที่ดี <chuckles>
ใช่ ๆ ใช่ ใช่ เหมือน เหมือนแบบว่าบางคน ก็คือเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่า อยากจะลองทำอะไร ที่มันแบบจริงจังอะ คือแบบอาจจะต้องจดเป็นตารางเอาไว้แบบว่า จดไว้เลยว่าวันนี้จะต้องทำ ทำ อืม
ครับ อา อันนี้ใช่ ๆ ๆ ๆ ครับ อันนี้ผมเห็นด้วยนะ จริง คือบางครั้งเราต้องจดเป็นตาราง คือแรก ๆ เราจดเป็นตาราง นาน ๆ ไปมันอาจจะปรับตัว แล้วก็ชินในการ ในการออกกำลังกายอะนะครับ
เออ ใช่ อืม ค่ะ
อืม
เออ แล้วเคย เคยลองจดไหมคะ? แบบว่า วันนี้ต้องทำอะไรบ้าง หนึ่ง สอง สาม?
อ๋อ อา ผมมี แต่เดี๋ยวนี้คือไม่ต้องจดแล้วนะ เมื่อก่อนใช่เลยครับ สมัย สมัย สมัยตอนอยู่มัธยม ใช่ครับต้องจด แต่ตอนนี้คือเราใช้แอปเลยครับ เทคโนโลยีมาตั้งสมัย เลยง่ายมากเลย ก็เวลา อ มันจะตั้งนาฬิกาเตือนเลยว่า เราแบบเราหา ละเลยในการปฏิบัติเนี่ย มันจะ มันจะเตือนทันที ผมว่ามันง่ายมากเลยเดี๋ยวเนี้ยครับ ก็เลยทำให้เรานั้นมีวินัยมากขึ้นในการออกนะครับ <chuckles> ใช่
อ๋อ เออ โอเค อ๋อ โอเค อา ค่ะ อ๋อ เออ เออ น่าสนใจ ค่ะ อืม อันนี้ก็คือแบบว่า ไม่ ไม่เคยแบบว่าเซตเป็นใน ในโปรแกรม หรือว่าเขียนว่าอะไรเลย คือแบบว่า คือ คือเหมือนแรงกระตุ้นมันมาเอง ถ้ามันมา ก็คือมาปุ๊บก็คือออก ถ้าแรงกระตุ้นออกปุ๊บต้องออกเลย ถ้า ถ้ารอแบบ อืม เดี๋ยว เดี๋ยวก่อน เดี๋ยวรอเวลา 10 โมงค่อยออกเนี่ย มันจะเริ่มแล้ว ถ้ารอปุ๊บนะ มันจะให้เราแบบไม่ได้ออกเลย
อ๋อ <chuckles> ครับ อ อือ ใช่ อันนี้ถูกต้องเลยครับ มัน <giggles> ถูก คือแบบว่า เฮ้ย เราแบบ เรา เราอยากออก แล้วคือเรา อะฮะ ครับ
พอเขามี ส ค่ะ อ ต้อง แล้วปกติแบบมี แบบ อือ ชอบออกเองที่บ้าน หรือว่าชอบไปยิมอะค่ะ?
ปกติก็ถ้าหากแบบ หากขยัน คือเสาร์อาทิตย์น่า จ จะไปยิมครับผม จันทร์ถึงศุกร์เนี่ย ผมอาจจะออกกำลังกายที่บ้านบ้างครับ ทำกิจกรรมที่บ้านเสียส่วนใหญ่ เสาร์อาทิตย์นั้นน่าจะไปยิมครับผม
อ๋อ อืม ค่ะ